Ah, c'est ça. Après, ils connaissent tous les gangs. Moi je dis: «faut le faire, hein». C'est c'est ça fait des ravages, là-bas. Les gangs les gangs les gangs des Vénézuéliens, eux, ce qu'ils font c'est qu'ils accaparent un bâtiment, carrément. Ils terrorisent les gens. Après, ils font leur trafic, tu vois?
Mmh. Là, j'imagine bien. Ah! Waouh! Aïe, aïe, aïe. Ah, là, là, là, c'est horrible, ça.
Et t et tu te dis: «Avant 2020, il y avait pas 2020, ils arrivent tous et il y a ça». Tu fais: «Waouh».
Ah, ouais! Ah, c'est depuis deux mille vingt en fait! Ah, OK, c'est chaud, quand même.
Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'y étais. J'étais là-bas. Ouais, ouais. Moi, je moi, quand je travaillais, je les ai vus tous arriver, d'un coup, avec des papiers, heu, spéciaux et bosser dans le le market dans le marché, heu, latino, tu vois? Super cool, super cool, pas de souci. Beh, dans le lot, tu avais, un peu, des gens du des gangs et surtout à Chicago, c'est là, des grandes villes, c'est ce qu'ils faisaient.
Mmh mh. Mmh mh. OK. Ah, ouais, en fait en fait, moi moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils font ça. Tu vois? Enfin, heu, comment tu déduis déjà pour faire ça, après, tu vois? c'est c'est dur, hein.
Ouais. Ouais, je sais pas, c'est je sais pas. Moi je connais pas trop ce enfin, cette mentalité, c'est un truc d c'est un truc précis, mais il y a aussi ce côté «conquérir», tu vois? L'humain veut conquérir. Donc il est chez lui, il veut être chez les voisins, il veut être partout, il se sent tout puissant. Non mais si l'humain savait à quel point il il il n'est rien, en fait, tu vois?
Ah ouais. Waouh. Mmh. Ah, ouais. Mmh mh, mmh mh, mmh.
Parce que, je te jure, demain, il y une pandémie, heu, tout le monde reste chez soi, hein
Ben, c'est ça. Mmh mh. Il y a plus de gangs et encore tu sais pas s'ils s'ils sortent s'il sont sortis. <laughs> Ouais.
il y a plus de gang, tu vois? Tu vois, durant la pandémie, il y avait pas d'actes terroristes, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça.
Ouais. Ouais, ouais, ben, c'est ça.
Et moi, je me demande
Ouais, ouais et des et puis de surveiller, quoi.

Bah, en fait, c'est pour ça que que là, de la droite aussi, elle est elle est bien vue, tu vois?
De la droite. Mmh mh.
Elle est très bien vue. Tu vois? Mmh mh.
C'est p oui. Ah, bah, oui, c'est pour ça, et et moi, j'avoue, quand chaque fois, que j'ai vue que je l'ai vue, tu as te tu vois qu'elle est énervée, qu'elle est blasée, qu'elle est pas s qu'elle est pas contente.
Ah! Ah ouais? Tu l'as déjà vue?
Ouais, bah, en v en v en photo, en vid ouais, j'ai partout où je vois une interview d'elle
Ouais! <chuckles> En fait, c'est c'est vrai qu'elle elle a un visage fermé.
Ouais, complètement, c'est rare où elle sourit.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est très rare, hein. Mmh.
Donc je suis là, heu après j'ai envie de dire: «Elle a le droit elle a le droit de pas sourire hein, elle est pas obligée, hein», mais je je
Non, elle est pas obligée, mais c'est c'est ça, déjà, ça pas ça passe par le par ça, tu vois? Pour dire en fait, tu sais, elle pourrait avoir plus d'élections, de trucs si elle avait pas des d'autres propos, heu, tu vois, bizarres.
Mmh mh. Ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais. Si elle si elle faisait comme, heu, Donald Trump, enfin, encore, Donald Trump, il disait des propos tellement bizarres et il y a des gens qui le suivent, mais hem, heu, tu sais que tu sais, ils les font gober tout ce qu'elle dit, tu vois? Mais heu, ça passerait tellement. Après, heu, après si, heu, <chuckles> il se passe des mauvaises choses, tu vois, c'est des des genres de gens, eux aussi, qui vont dire: «Oh mais je voulais pas» et tout. <laughs> C'est ce qui se passe avec Donald Trump: «Ouais, je sais plus, je veux plus voter pour lui, pourquoi il a fait ça?» <laughs>
On v on Mmh mh. Mmh mh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et <laughs> «Il a é mon mari a été déporté» Ah, bah, oui, bah, oui, fallait y penser avant. C'est clair, et puis surtout, pourquoi tu l'a pas enfin, je veux dire, heu, l'Amérique, franchement, il y a que le mariage qui te fait av avoir les papiers, ou alors tu es chanceux, tu es à la loterie, tu vois?
«Bah, écoute, heu, pourquoi tu as voté?» heu, ouais, c'est ça hein. Ouais. Et en et encore, heu, je crois que la je crois que la la personne, elle s'est mariée, hein et heu, ils ont déporté son mec, hein.

OK.
Ouais, donc c'est parce qu'en fait je sais pas, il y a une partie de moi qui est trop complotiste, je sais pas
Ah peut-être, des des des fois c'est ça, hein, c'est quand tu écoutes trop de trucs où heu, hem, tu es inondé par la mauvaise information des fois aussi, tu vois, heu, ou les gens qui parlent et tout, et en fait ça te tu as un doute, tu vois?
et par exemple, heu Mmh mh. Mmh mh. Ouais, complètement, complètement. Moi c'est moi c'est quand quand tu vois, tu entends des gens qui disent: «Ouais», genre, heu «...le président a été placé», machin. Les présidents, on les connaissait pas avant et d'un coup, tu as eu un matraquage médiatique et ils existent et après ils deviennent présidents, tu te dis: «Mais, il y a un truc bizarre quand même». Est-ce que c'est dé c'est c'est décidé ailleurs? Est-ce que c'est tu vois? Tu sais pas vraiment.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, non c'est vrai. Ouais c'est vrai. Mmh mh. Après, heu, le truc c'est que tu peux venir voter pour tes idées et heu, malheureusement c'est pas ton candidat qui gagne, tu vois et hem et après ouais, ça décourage un peu, mais après des fois, heu, comme tu dis on fait avec, tu vois mais après le truc là en ce moment c'est heu et heu je sais pas toi, mais heu, tu sais des fois quand tu as une peur qu'un certain parti passe, eh ben, en fait, heu, tu fais: «Allez vas-y, on y va, on va voter pour quelqu'un mais même si on l on on n'y croit pas», quoi, tu vois?
Mmh mh. C'est ça, ça décourage un peu, hein? Mmh mh. Mmh mh. Le fait de voter par défaut là c'est je trouve ça, j'a j'aime pas ça.
Ouais, ouais, ouais. Parce que tu te dis, heu, c'est c'est tu te dis, bah, en fait, c'est c'est le seul, heu, enfin, c'est le seul parti, heu, où tu sais qu'il va y avoir plus de points, tu vois, heu, alors que toi, tu as peut-être d'autres idées, peut-être que tu es écologique ou peut-être que tu es machin, tu vois et que tu sais que l'écologie ça passe à un bi 1 %, tu vois?
Mmh mh. Ouais.
Mmh mh.
Mais c'est marrant parce que, j'y pense et ça fait en fait, les 4-5 dernières élections, on a tous f enfin tout le monde a voté que par défaut, moi j'ai pas voté je me rappelle et tout le monde a voté que par défaut au final, c'était juste pour contrer untel, faire barrage et à un moment donné, on a eu quoi en échange, tu vois?
Mmh mh. Ouais, ouais. C'est que par défaut. Ouais. C'est que par défaut. Ouais, ouais, ouais. Ouais.